Pues ya hicimos digo, hicimos el ejercicio, este, yo yo según diciendo, no, pues es que, este, tuvimos necesidades fisiológicas ahí y, ese tipo de cosas. Y el punto es que que a partir de de ese ejercicio nos empezamos como que como que a hablar y ya era como que una broma recurrente entre nosotros, como de, hola, este, chica que embaracé ficticiamente, ¿no? Yo, guiño, guiño, ¿no? <laughs> Pero la verdad es que, mm, me me cayó muy bien, me cayó muy bien. Pude platicar, eh, de de forma genuina con con ella. Este, nos sentamos juntos a comer porque fue un evento, este, donde incluyeron esa parte como de de dar comida, y y a partir de ahí como que quedé flechado y dije: "¡No! No me puede pasar esto a mí", pero, pues, pasó.
Ajá. <chuckles> Sí, claro, claro. <laughs> Sa El alu Okey, okey. Ya, todo frío. ¡No! Bueno, estabas chiquito. Todavía todavía se vale a esa edad, ¿no? <chuckles> Bueno, ¿y cómo fue? O sea, el momento que tú dijiste: "¿Sabes qué? Esta canción es especial, porque claramente es especial para ti". Dijiste: "Te la voy a dedicar, te mereces, te ganaste mi corazón, mi confianza, te amo con todo mi ser y te voy a dedicar esta canción". A ver, cuéntame.
<laughs> Fue cuando cumplimos nuestro primer mes.
¡Ah! ¡Ay, al mes! ¡Qué bonito! <laughs> Ah, ¿cómo no es bonito a los 15 años? Qué preciosa etapa de la vida. <chuckles>
<laughs> Sí, este <chuckles> Ey y la verdad es que, mm pues creo que la la canción se la letra se relacionaba mucho, porque sí era muy feo, este fue muy feo ese cambio, no me gustaba ir a la a la escuela, yo l lo sufría mucho, era como de, ¡oy! Se me pasaban lentísimas las horas. Yo no quería ir y, pues, a partir de que de que llegó ella, ya hasta era como, ay, es que ya tengo que llegar puntual, ¿no? Porque ahí va a estar ella y
Sí, claro, ya, ¿cómo cómo no ibas a llegar puntual? Era parte de de estar ahí, claro. <chuckles> ¿Y luego?
<chuckles> Exactamente. Entonces, este, pues como la canción no tenía mucho que la había descubierto, yo creo que como unos 4 meses antes la había escuchado por primera vez. Este, la estaba escuchando en el celular y dije: "Claro, pues esta es ella, ¿no? Ella es la razón". Entonces, se la dediqué. <chuckles>
Ujú. Claro. <laughs> ¡Ay, Dios mío! <chuckles> ¿Cómo crees? Oye, y y-y bueno, ¿has tenido algunas otras relaciones o sigues con la chica? Porque, por lo que me dijiste al inicio, me hace creer que ya no. <chuckles>
Sí, no, ya no. Ya, este, duramos 5 años, poquito más de 5 años.
¡Ah! ¡Dios mío! ¡Sí fue un buen de tiempo! Okey. Bueno, si no es indiscreción, ¿por qué terminó?
Ah, sí. <chuckles>

¿Y qué tal si te gustó, Anabantha?
Eh. Sí me gustó bastante, está muy buena.
Muy bueno, sí. <chuckles>
Ah, bueno. Y continúa, entonces, ¿qué otra his bueno, qué otra canción le dedicaste? La a ver, la que más te duele definitivamente es la de Los Caligaris, ¿no?
Yo creo que la de bueno sí, a ver, que a la fecha, este, sí sí sería esa. Pero la más importante de la relación yo creo que sí es, eh, "Not strong enough".
¡Zas! Ay, Dios mío, pues, sí, era su canción, ¿cómo no? Y realmente admiro que, pues, la puedas seguir escuchando sin sufrir tanto. Bueno, sí, no, sin sufrir tanto, pero que siga estando dentro de tu set list. Oye, y cuéntame, cuando dedicaste esta canción, la de la de "Apocalíptica", ¿hubo era un momento especial, estaban en una cita, tal vez pasando un buen rato, o qué estaban haciendo cuando la dedicaste?
<giggles> <laughs> Así es. Dime. No, pues, este, en ese entonces, eh, l ambos teníamos como 15 años, <giggles> entonces no podíamos como que bueno a ella no la dejaban salir sin permiso y menos en la noche o como que se quedara. <chuckles> Entonces era más como por mensaje de que le escribía un textísimo enorme, este, diciéndole
<laughs> Ay, sí. Tipico. <laughs> Sí, esos textos de medianoche, ¿no? Bien inspirado donde te llegaba todo el poder poeta que podía existir en la tierra.
Exactamente. <laughs> <chuckles> Justo. Y pues ya le le mandaba el link, ¿no? De YouTube de, ah, te dedico a esta canción.
Claro. <giggles> Qué bonita es la vida cuando tienes 15. <laughs> Bueno, y ahora ahora, a ver, pensando en retrospectiva, en la actualidad, ya después de que pasó el desenlace triste que, pues, quisiéramos que no hubiera pasado, ¿tú qué te dirías a tu yo de de 15 años respecto a estas canciones? ¿Le dirías: "Sí, dedícaselas" o "No, no dedícaselas" y por qué? A ver, cuéntame.
Sí, eh. <chuckles> Uno no sabe. Ojalá. ¡Uy! Yo creo que yo creo que sí, le diría: "Sí, dedícaselas, vívelo", porque

Pues mira, por la parte de de razón, de Los Caligaris, la verdad es que ya no la no la he vuelto a escuchar, yo creo que, ¿qué será?, como en unos 2 años, yo creo ha de tener que no la he escuchado. Entonces, este, ya se convirtió en una canción como que tampoco tengo ganas de escuchar. <chuckles>
Zaz. No, sí. Tu, ya p medio prohibida, ¿no? <giggles>
Ajá, exactamente. Entonces es cuando di e oye está esa canción, mejor pongo otra. <laughs>
No. <giggles> Bye. <giggles> Ahora ahora dilo sin llorar, dice. <laughs>
<laughs> Este, y la parte de de Not Strong Enough, es este, mm, pues, es una canción que como me gusta mucho y aparte es mi favorita de Apocalyptica, eh, me todavía la recuerdo, digo, cada vez que la escucho, pues sí, me inevitablemente me lleva a esa situación, pero, eh, la la puedo escuchar sin sin que duela o sin que me sea incómodo.
No, ¿cómo crees? Eh, sí, es muy buena. Ey. ¿Cómo no? O sea, más como un recuerdo especial, ¿no?
Así es. Sí. Exactamente.
Ay, la verdad, e esas canciones, eh, bueno, en general, la música, pues, eh, mueve sentimientos de una manera que es muy complicado de comprender, pero puede hacerte sentir felicidad, tristeza, y más si la dedicas a personas especiales o las pones en momentos específicos, jamás va a salir de tu memoria. Eh, es el caso de estas 2 canciones que son especiales para ti. Oye, por favor, quiero que me platiques otra cosa.
Sí. A ver.
¿Hay alguna otra canción por ahí que dedicaste y que dijiste: "Ah, caray, por qué lo hice"? <chuckles>
<laughs> Es que no te miento. O sea, fácil yo creo le dediqué unas ¿40, 50 canciones?
¡Oh, por Dios! ¿Y y las conoces todas? A ver, dime algunas así rápido.
<chuckles> A ver, te puedo decir, eh, Just The Way You Are de Bruno Mars.
<laughs> Te gusta sufrir, ¿verdad?
<laughs> Bueno, ya con esa entonces, no es cierto es em, le dediqué una canción que se llama Nocturna de Anabantha.
A a a ver, échame otra, échame otra, aquí estamos. De Anabantha, ¡Oh, Dios mío! <laughs>
Sí. <laughs> También
Oye, qué buen gusto de música tienes, ¿eh? Bastante, bastante variado, me agrada, me agrada. <laughs>
Gracias. <chuckles> Sí, sí, mu muy variado. Este a ver dime, dime.
Okey. Oye, ¿te puedo contar algo curioso? Yo daba clases en una escuela de música y la cantante de Anabantha era mi alumna. Le daba clases de solfeo. Sip, en efecto. <laughs>
Ay, qué padre. ¿En serio? ¡Guau! <laughs> Eh, esta ¿Duan Marie?
Sí, estaba curioso.